Yıldızlı bir gece seni nasıl hissettirir?
Emm, küçük hissettirir galiba ama çok da özgür hissettirir, çok güzel hissettirir.
Hı hı. Böyle, yıldızları izlemeyi seven biri misin?
Evet, çok severim. Eee, hatta ben, eee, çocukken odam eee da, böyle, eee, belli bir, ııı, takım yıldızı vardı. Şu an adını hatırlayamıyorum, işte, büyük ayı, küçük ayı tam emin değilim ama, eee, tam, eee, onun o o o zamana denk gelirdi, böyle, ooo, aaa, şeye denk gelirdi, iii, gökyüzünün o kısmına denk gelirdi balkonumun, eee, şeyi olduğu yer. Emm, hep orada vakit geçirirdim, yani, severdim.
Hı hı. Evet. Hımm. Evet. Hı hı. Yani, aslında söylediklerinden yola çıkarak, ya, yıldızları gözlemlemeyi de seven birisin ve, eee, mesela, eee, hâkimsin de, mesela, hangi yıldızın hangi yıldız olduğuna, eee, bunlar, mesela, eee, çocukluğundan kendiliğinden gelişen, ııı, bir böyle merak oldu mu? Yoksa ailende, mesela, senin gibi merak duyan biri var mıydı?
Evet. Hı hı. Ya, sanırım ben, böyle, küçük şeyleri, eee, fark eden, o ailenin, eee, küçük çocuğuyum, yani, aslında ortanca çocuğuyum ama, hani, eee, daha, böyle, eee, bir şeyle, "A, ne kadar tatlı!" falan gibi, hani, çocuk kalan, eee, bir kısmı olan, ııı, ailenin o bireyiyim, yani. Eee, ama bu arada yıldızların isimlerini falan çok bilmem. Sadece o, eee, denk geldiği için, hani, "Ben nereye bakıyorum, bun bunun şekli ne güzelmiş." dediğim için öğrendiğim bir şeydi. Eee, o teknik kısımlarını sevdiğim bir şeye katmak benim çok hoşuma gitmiyor açıkçası. <chuckles>
Evet. Hımm. Evet. Hımm. Anladım. Hı hı. Anladım. Yani, asıl sen o noktada teknikten daha çok biraz daha, aaa, onun belki romantik yönüne, edebî yönüne, eee, odaklanan, eee, biri oluyorsun. E, peki, böyle, eee, ne hissediyorsun? Yani, aslında biraz edebî ve o romantik yöne odaklandığından da bahsettiğin için soruyorum bunu. Ya, böyle, o yıldızlara bakıp ilham aldığın, ııı, ona göre, böyle, hayatını şekillendirdiğin ya da belki, eee, bir hobin varsa onu sürdürdüğün oluyor mu?
Evet. Kesinlikle. <chuckles> Hı hı. Evet. Hı hı. Eee, evet. Tam da bu noktada aslında ben de söyleyecektim. Eee, ben, e o, işte, balkona çıktığım zamanlar Antalya'da yaşıyordum tabii ama, hani, yine de soğuğu soğuk olabiliyordu. Bir Ankara gibi, bir işte, eee, kuzey şehri gibi olmasa da, eee, balkonda, böyle, ayaklarım çıpra çıplak, ııı, günlük yazardım o ay ay ışığının, o yıldızların altında. Eee, ve bu arada hâlâ, iii, yazmayı çok severim yine ay ışığında, eee, işte, eee, yıldızların altında. O güzel hissettirir bana.
Hımm. Evet. Tabii. Hımm. Evet. Hı hı. Yani, aslında, eee, kendi içini de bir noktada o yıldızlara bakarken her ne kadar küçük hissetsen dahi kendin için, böyle, eee, seni büyük gösterebilecek bir şey de yapıyormuşsun bir günlük yazarak. Çünkü aslında günlük, eee, bir bireyin kendi hayatını, eee, döktüğü bir defter ve sadece kendisinin olduğu bir defter ve sen sadece kendinin olduğu bir deftere kendini küçük hissettiğin bir ortamda yazmayı tercih etmişsin. Hani, bunun özel bir nedeni var mıydı? Yani, orada mesela yalnız kalmayı mı tercih ediyorsun? Yalnızken mi yazmaktan hoşlanıyorsun? Ya, o ortam sana huzur mu veriyor? Yani, mesela normal, eee, bir çalışma masasında yazmaktan farkı ne oluyor?
<chuckles> Hı hı. Evet. Evet. <chuckles> Hı hı. Hı hı. Eee, sanırım, eee, hissiyatı değişiyor ya. Bir çalışma masası, emm, yani, daha, eee, sanki orada akademik şeyler yapılırmış gibi geliyor. Sanki bir bilgisayar açılır, işte, eee, mailler atılır. Masa sanki öyle bir şey ama, eee, işte, dizlerimi büküp, hani, dizlerimi kendime çekip, eee, ay ışığının altında ya da, işte, yıldızların altında, ııı, yazmak tamamen ben, eee, bu arada dediğin gibi benle alakalı ve aşklarımla alakalıydı. Aşık olduğum çocukları yazıyordum oraya. <laughs> Eee, tabii, küçükken daha, hani, eee, yalnız ve, eee, kendi dünyamda çok, ııı, kalabalıktı orası. Eee, ama tabii ilerleyen zamanlarda, eee, onun daha farklı anlamları oldu. Yani, şu anki aklımla, eee, küçük hissettiğimi, eee, ve güzel hissettiğimi söyledim, yani küçük derken. Hı hı.
Hımm. Evet. Hı hı. <chuckles> Hımm. Evet. Hımm. Evet. Anladım. Yani, aslında, eee, o anki düşüncelerinle şu anki düşüncelerin arasında bir fark da var. Yani, genel olarak böyle, eee, anladığım kadarıyla oturup orada, eee, bir şeyler karalamayı, belki bir şeyler yazmayı, eee, kendi kendinle vakit geçirmekten de hoşlandığını anlıyorum. Özellikle böyle yıldızlı bir gecede. Peki, mesela, eee, bu tarz bir yıldızlı gecede ya da, eee, bir balkonda sadece, eee, sadece tek başına mı vakit geçirmekten hoşlanırsın yoksa birileriyle birlikte, böyle, eee, oturup belki bir şeyler yudumlanmaktan da hoşlanır mısın?
Evet. Hı hı. Hımm. Evet, kesin o, yani, rakı olurmuş arkadaşlarla. <laughs> Bence, öyle, olurmuş, eee, ya da daha romantik bir ortamda da bu arada yine rakı da olabilir ama, eee, şarap gibi bir şey de bir yıldızlı geceye çok, ııı, yakışır. Böyle düşünüyorum. Emm, ama tabii ki şu anki yaşımla şu anki aklımla, eee, orada kesin sevdiğim bir insan, yakın bir arkadaşım ya da, eee, romantik, eee, hissettiğim bir insan o yanımda olur. Tercihen olur. <chuckles> Evet.
O! Hı hı. Evet. Hımm. Evet. Güzel. Anladım. Hı hı. Yani, aslında i illa yalnız olmak zorunda da değilsin. Yanında birilerinin de, eee, birlikte eee, vakit geçirebileceğini anlıyorum böyle yıldızlı bir gecede. Eee, peki, eee, bu özellikle böyle yıldızlı bir geceyi sevdiğini mesela, eee, nasıl keşfettin? Hani, çünkü yazlık bir bölgede de kaldığını anlıyorum. Antalya'da yaşadığından bahsettin. Eee, sadece böyle balkona çıkarak mı ya da balkondan, ııı, yıldızları izleyerek mi bu tarzı, hani, bu manzaraya bakmaktan hoşlandığını fark ettin? Yoksa mesela, eee, kamp gibi ya da, böyle, farklı aktiviteler yaptığın da oldu mu?
Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Hımm. Eee, şöyle, büyüdükçe artık kendi başıma, eee, yani, eee, yetişkinliğe doğru gittikçe tabii o sırada da Antalya'dan, ııı, taşındım ama, eee, biraz daha, işte, lise sonlara doğru, ııı, o yine oradaydım son yıllarımda da. Emm, sahil kenarında, eee, böyle, bir şezlongda, işte, tatilde de bu arada tatilde gittiğim zamanlar, yani, yaz tatillerinde, eee, hâlâ yaparım, yani, bunu. İşte, gece bir denize girerim. Eee, sonra, şöyle, bir, eee, su yüzeyinde bırakırım kendimi. Hatta bir rutinim vardır, belli bir şarkı var. Eee, hep onu söylerim, eee, denizin yüzeyine bıraktığımda kendimi. Eee, yıldızlara bakarak. Eee, sonra, işte, tekrar şezlonga gelip, şöyle, bir yorgan alıp hatta belki orada uyurum.
Hı hı. Evet. Hımm. Evet. Hımm. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Hıh. Evet. Yani, aslında bir noktada, eee, yıldızlı bir gece sadece yıldızlı bir geceyi değil, birçok duyguyu da barındırıyor içinde, eee, senin için ve, eee, biraz da hayatı romantize etmekten hoşlandığını anlıyorum. Aslında bu söylediklerinden yola çıkıyorum. Çünkü, eee, her ne kadar, eee, mesela kendi kendine de, eee, vakit geçirebildiğini, o geçirdiğin vakitte, eee, çok zevk aldığını ve aslında onu, eee, senin için en keyifli kılabilecek şekilde hareket ettiğini, eee, de, hani, hareket ettiğini düşünüyorum. Eee, peki, yani, eee, sahilde de özellikle bu yıldızlı geceden de hoşlandığından bahsettin. Hiç kamp yapma gibi bir böyle deneyimin oldu mu?
Böyle bir yerde. Yetişkinliğimde. <chuckles> Hı hı. Evet. Bayılırım. <laughs> Hı hı. Evet. Hı hı. Eee, kamp aslında ben, eee, doğada olmayı, eee, işte, doğa yürüyüşlerini çok seviyorum. Eee, ama kamp deneyimim çok az oldu, yani, 2 kere falan, eee, gitmişimdir. Eee, o da, hani, bir, eee, toplulukla, işte, eee, hatta vegan bir toplulukla, eee, ve vegan kamp günleri <chuckles> yapmıştık. Eee, orada kalmıştım ama, hani, böyle, eee, işte, daha çok etkinlikle geçmişti. Biraz daha, işte, oradaki, ımm, etkin etkinlikleri biz ayarlıyorduk. Emm, öyle. Bir 0 atık atölyesi falan vermiştim hatta, eee, ama kendi kendime, hani, arkadaşlarımla çadırımı aldım, kamp yaptım gibi, eee, bir deneyimim çok olmadı açıkçası. Hı hı.
Evet. Hımm. Evet. Hı hı. Anladım. Hı hı. Hımm. Anladım. Yani, aslında, eee, genel olarak sen, eee, bu yıldızlı gecelerden hoşladığın için, hani, onun için özel bir ortam oluşturmana da gerek yok gibi anlıyorum. Hı hı. Yani, sen o yıldızlı bir geceyle vakit geçirmeyi, eee, her anda her durumda yapabilirmişsin gibi duruyor. Peki, bunu mesela, ııı, yani, yetişkinlikte artan sorumluluklarınla birlikte hâlâ yapabilecek bir vakit bulabiliyor musun mesela? Çünkü, eee, bahsettiğin gibi hayatı romantize etmeyi seven biri olarak mesela buna nasıl vakit ayırıyorsun?
<chuckles> Olmuyor, evet. Gerek olmuyor sanırım. Hı hı. Hı hı. Hımm. <chuckles> Eee, şöyle, eee, şu an henüz, ııı, bir, eee, iş temposuna, yoğun bir iş temposuna girmedim, iş arıyorum. Eee, ondan önce de zaten, eee, işte, mezun olmuştum, eee, yüksek lisans yapıyordum, emm, ama onun dışında bence insan tabii ki, ııı, zaman zaman da değişebiliyor ama, böyle, ımm, küçük şeyler o olabilir aslında. Hani, gidip, eee, bi bir günü, 2 günü alan belki bir kamptan ziyade ya da, işte, hadi bir yere gidelim şu bu, ya sadece kafasını kaldırıp gökyüzüne bakması bazen nefes almasına yetiyor. Eee, gökyüzündeki değişen renkler, uçuşan bulutlar, gelen rüzgar, eee, bunların her biri, yani, hâlâ biraz şiirsel ve romantize eden bir yerden anlatıyorum galiba ama, eee, bunlar, eee, benim için hayatı hayat yapan şeyler. Eee, yaşamımda nefes aldığım, ııı, anları, eee, bana, eee, yani, nefes aldığımı hatırlatan anlar.
Evet. Hı hı. Hıı. Hımm. Evet. Hımm. Hımm.
O şekilde.
Anladım. Yani, aslında ne olursa olsun sen bir şekilde, eee, buna vakit bulabilecek biri gibi duruyorsun ve, yani, eee, bu senin için aslında hayatının bir parçasına gelmiş gibi de anlıyorum. Çünkü onu ne kadar olursa olsun ya da ne olursa olsun, eee, sürdürebilecekmişsin gibi. Peki, bu noktada mesela, eee, yani, ııı, özellikle bu, böyle, ııı, g akşam karanlığı çöktüğünde ya da yıldızlı bir gece olduğunda ya sana hissettiren şey ne oluyor? Çünkü aslında, eee, belki, eee, çevre sakinleşiyor, ortak ortam ışınları ışıkları mesela belki azalıyor olabilir. Eee, bu, böyle, sana, eee, özellikle hissettirdiği bir duygu var mı? Bunu, böyle, bir duyguya, eee, atfedecek olsan hangi duygu dersin?
<chuckles> Evet. Hı hı. <chuckles> Evet. Hıı. Evet. Hı hı. Eee, sakinlik olurdu sanırım çünkü, eee, tam da dediğin gibi o, eee, duyguyu seviyorum ben, insanların, işte, sokakları biraz daha boşaltması ve, hani, büyük şehirde yaşıyorum zaten. Milano'da yaşıyorum. Eee, o yüzden, hani, eee, gece vakti tabii güvenlik de, <chuckles> eee, düşündüğüm konulardan bir tanesi oluyor hep gözetiyorum, ııı, gece olunca. Eee, ama, eee, ben <smacks lips> biraz daha, böyle, işte, yağmurlu günleri, fırtınalı günleri hatta severim ki insanlar, eee, insan kaynayan yerlerden çok hoşlanmıyorum ben.
Hımm. Evet. Hı hı. Tabii. Güzel. Hı hı.
O şekilde sakinlik, eee, hissettiriyor, biraz daha huzur hissettiriyor bana.
Hı hı. Evet. Yani, aslında bir noktada da o yalnız kalmanın da verdiği huzurla aslında o sakinliği hissettiğini anlıyorum ve, eee, şehir merkezinde de kaldığından bahsettin şu an. Yani, şehir merkezi o ışıklar, eee, yeteri kadar o gökyüzünü izlemene yardımcı oluyor mu? Çünkü aslında engelleyen de bir noktası var. Eğer böyle bir deneyimleme imkânın olduysa mesela şehir merkezinden uzakta olduğun bir senaryodaki o yıldızlı bir geceyle, eee, şu an o gözlemlediğin yıldızlı gece sence aynı mı?
Hı hı. Evet. Hı hı. Hımm, değil tabii ki ya. Yani, burada biraz daha, işte, emm, işte, o kadar şehir ışıklarının arasından, emm, gece olunca çok bir yıldız vs. görünmüyor, tabii ki, eee, ama, işte, eee, gökyüzünün değişen renkleri o karanlık düşerken, işte, belki pembe görüyoruz eğer çok bulut yoksa ya da bulutların renginin değiştiğini görüyoruz. Biraz morlaşıp sonra iyice laciverte dönen, eee, o anları yakalamak da benim için çok keyifli. Eee, o yüzden biraz daha, tabii ki, şehir dışına çıkmak gerekebiliyor. O yıldızları, ııı Tabii, farklı hisler de, eee, geliyor çocukluğumdan ziyade. Eee, şu an daha farklı hisler, eee, hissedebiliyorum yıldızların altındayken. Emm, öyle.
Hımm. Evet. Evet. Hımm. Evet. Hı hı. Evet. Hımm. Peki, çocukluğundan farklı olarak daha farklı hissedebiliyorum dediğin noktada şunu sormak istiyorum, bu farklı his ne oluyor senin için? Daha çok, böyle, eee, belki romantik ilişkiler yönünde o hissettiğin hislerin mi oluyor? Yani, çünkü, eee, çocuklukla kıyasladığın için aslında bunu sormamak istiyorum. Hı hı.
Hı hı. Lütfen. Hı hı. Evet. Evet, evet. Eee, şöyle, eee, şimdi, eee, çocukluğumda, işte, dediğim gibi, eee, aşklarıma günlük yazarken, mektup yazarken böyle bir yerdeydi, eee, benim için yıldızlar. İşte, Yıldızlı Gece diye, eee, yine, hani, belki, emm, kendi kendimize romantize ettiğimiz bir, eee, tablo var ya da, hani, belki orada sanatçı daha farklı bir şey anlatmak isterken ya da ne bileyim, hani, me medyanın da tabii bizi nasıl, eee, işlediği var böyle şeyleri. Eee, ama şu an, eee, bir, ııı, yıldızlı gecede bir sevdiğim insanla ya da tek başıma fark etmez, emm, doğayla bir olma duygusu, eee, ve işte o dediğim, hani, eee, küçük küçüğüz aslında yani. O yüzden bir kum tanesi gibiyiz, yani, hiçbir şey kafana takma, eee, güvende olacaksın, emm, iyi de olsa kötü de olsa hayat, eee, akıp gidecek, emm, yarın gün doğacak, sonra tekrar batacak dedirtiyor bana. Daha doğayla iç içe olduğum bir, eee, versiyondayım. <chuckles>
Evet. Hı hı. Evet. Hıı. Evet. Hı hı. Hıı. Evet. Hıı. Evet. Hı hı. Yani, aslında bir noktada hem doğayla iç içe olmaktan hoşlanıyorsun hem gözlem yapabilmeyi. Belki, eee, sadece o gecenin sessizliği ile baş başa kalmaktan da hoşlandığın ya da yanında sevdiğin kişilerle kişilerle birlikte olmaktan da hoşlandığın bir durum söz konusu ve, eee, genel olarak aslında hayata daha pozitif yönden bakmaya çalıştığın bir, eee, durum s anlı durumun olduğunu anlıyorum ve bu notada aslında o sessizlik, dinginlikte, eee, belki kendini yeniden deşarj etmene de yardımcı oluyor gibi duruyor.
Hı hı. Evet. Evet, içimden geliyor galiba o olumlu bakma duygusu. <chuckles>
Evet, ço çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkür ediyorum.
Benim için de çok keyifliydi, ben çok teşekkür ediyorum. Bir sürü yıldızlı gece edil ediyorum. <chuckles>
Hoşça kal, baybay.